ما بن
طب في بقى موقف مثلًا حصل ما بينكم، خلّاك تحس اللي هو آه ده صاحب عمري فعلًا، وأنا مش ه يعني مش هاطلّعه من حياتي أبدًا، ولازم أحافظ عليه؟
إمم. آه، هو هي لو كنّا بنلعب كورة قبل كده، وكان في حد ح يعني آآ يعني حصلت مشادّة ما بيني وما بينه
إمم، إمم. آه، خناقة يعني.
آه يعني شبه كده. ماشي، وأول حاجة يعني ع صدرت منه، أو أول حاجة حصلت منه، هو إن هو مسكه رماه بعيد، مسكه رماه بعيد، واللي هو ما حدّش يكلّم صاحبي، ما حدّش ييجي يكلّمه آه فهو حسّيت من وقتها لأ، ونفْس الموضوع برضه لمّا بيحصل حاجة شبه دي، فإحنا الاتنين في ضهر بعض مهما حصل إيه، وأقدر أقول إن من وقتها هذا، من أول ما الموقف ده حصل، لإن ما كانش حد اتدخّل في الموضوع، آآ، غيره، مع إن كان الناس اللي إحنا كنّا بنلعب معاهم فهم كانوا صحابي من سنين، آه كانوا واقفين وهُم أصحابي من سنين قب قبله بكتير، لكن هو وقتها هو ال ردة الفعل هي اللي خلّتني أشوف إن هو
إمم. <laughs> طب ده حاجة حلوة جدًا. إمم. إمم. إمم، إمم. م أيوه. اللي واقفين، إمم. إمم، إمم. أنت هنا حسّيت الفرق ما بينهم وما بينه، إن هو اتصرّف كده، وهُم ما اتصرّفوش خالص ولا عملوا أي حاجة، إمم.
آه فرْق كان فرْق كبير، بالضبط، و ومن وقتها بقى وأنا وهو أ أعز صحاب، إحنا لو إحنا مثلًا هنروح مشوار على أول الشارع بس فبنكلّم بعض، اللي هو تعالَ ننزل، تعالَ ننزل نروح هنا <chuckles> فبنروح على أول الشارع أيًا كان اللي هنعمله وناخد بعضينا ونروّح ونطلع والدنيا جميلة ولذيذة وما فيش أي مشاكل، بنسافر مع بعض برضه كتير، <tsk> وفي مواقف كتيرة حصلت آآ بجد ولمّا جينا سافرنا كذا مَرّة.
إمم. إمم. أيوه. <chuckles> آه. إمم.